Ouais, c'est ça, des teasers, des interviews, des du du content, heu, des petits jeux, des petits trucs comme ça et je trouve que parfois, c'est limite, heu, submergent. Comme par exemple, hem, pour tout ce qui est, heu il y a 2 séries qui vraiment je trouve que c'est qu qu en fait, heu, c'est carrément, re rentré dans notre imaginaire, hem, c'est La Casa De Papel et Squid Game. Heu, s sur Netflix, avec notamment les costumes de la série qu'on qu'on a vus de partout. Ça a été des déguisements, heu, pour Halloween, des trucs comme ça. Donc donc j'ai l'impression que vraiment, hem, le fait que ce soit populaire sur les réseaux sociaux, ça a vraiment poussé beaucoup de gens à à regarder, heu, je pense
Mmh mh. Ouais. Ou c'est flagrant, ouais. Mmh mh. Oui. C'est vrai. Mmh mh. Ouais. Ouais. Tu penses que ça a vraiment influencé en fait le le le succès de de ces séries? Le fait qu'il y ait autant de de marketing qui sorte comme ça?
et hem, et c'est vrai Mmh. Ouais, je pense. Je pense que oui, et je pense que maintenant les séries, elles essayent de trouver quelque chose de marquant, en fait, dans dans la série pour pouvoir buzzer sur les réseaux sociaux. Donc soit des scènes marquantes ou soit comme, par exemple, La Casa De Papel ou, heu, Squid Game, c'est avec les costumes, donc la combinaison avec le masque, et cetera, je pense qu'en fait, c'est devenu vraiment important d'avoir un élément très identifiable de la série, mmh, une vision artistique, une image très particulière pour qu'on puisse, hem, pour que ça puisse peser sur les réseaux sociaux j'ai l'impression, en fait. Hem, alors que heu, je pense que du coup, c'est c'est un peu dommage parce que, mmh, du coup ça enfin, c'est comme, par exemple, les musiques. Avec TikTok où, heu, i les musiques vont maintenant ê chercher à être populaires sur TikTok. Et je pense que c'est pareil pour les séries. C'est qu'on va trouver plus de buzz, qu p plus à créer le buzz, que réellement des dialogues, heu, à mar
Ouais. Mmh mh. Ouais, tout à fait. Oui. Identifier? Ouais. Oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mmh. Et tu penses que ouais tu penses donc que ça a plutôt un un impact, heu, négatif finalement?
Oui, je pense que ça a un impact négatif. Enfin, c tout est relatif. Par exemple, Squid Game, heu, c'est, hem, c'est une série d'un d'un créateur, je crois, coréen, heu, qui, à la base, en fait, sais Net à la base n'aurait pas été connu parce que c'est rare de trouver du contenu, heu, cor en coréen en fait, heu, par exemple, pour les personnes qui parlent français ou pour les personnes qui parlent anglais. Donc je pense que, ça peut aider, heu, justement à faire, heu, buzzer des séries qui, de base, n n'auraient n'auraient pas forcément buzzé ou seraient re restées un peu plus, heu, niche. Donc je trouve que pour ça, c'est bien et
Mmh. Oui. C'est vrai. Ouais, ouais. Mmh mh. Ouais. C'est plutôt positif dans ce cas-là, effectivement.